อืม น่าจะเป็นช่วงหลังจากที่เราอะค่ะ เอ่อ ออกจากงาน แล้วก็มาเป็นคุณแม่ full-time แล้ว แล้วก็เราเนี่ยไม่แทบ ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยอะค่ะ คือถ้าไปเนี่ยก็จะไปเป็นในเรื่องของกิจกรรมของลูกเสียส่วนใหญ่เนาะ แต่เหมือนเมื่อก่อน อย่างเงี้ย ถ้าหากว่า เราไปช็อปปิง ไปแบบว่าไปตามห้าง อะไรอย่างเงี้ย คือเรายังได้มีโอกาสจับ ได้มีโอกาสลองว่า มันเหมาะกับเราไหม? มันจำเป็นไหม? ยังได้ดู อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แต่ตอนเนี้ยด้วยเราอะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเดินห้างแบบนั้นแล้ว การช็อปปิงของเราอะเราก็เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นช็อปปิงออนไลน์มากขึ้นน่ะค่ะ ซึ่งเราก็จะแบบว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ย เราก็รู้สึกว่า อุ๊ย! มันน่าใช้จังเลย มันดีจังเลย ก็กดสั่งซื้อเลยนะคะ หรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือว่า เราอะจะชอบเอาตัวเองอะค่ะไปอยู่ตามเพจ Social Media ต่าง ๆ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ เราก็จะเห็นการที่เขาอะมาป้ายยาสินค้าต่าง ๆ ว่า อุ๊ย! อันเนี้ยใช้แล้วดีมากเลยนะ อันเนี้ยเห็นผลมากเลย ซึ่งมันเห็น มันเห็นผลกับเขานะ ยังไม่ได้เห็นผลกับเรา เราแค่ไปอ่านรีวิวอะ เขาป้ายยามา เราก็รู้สึกว่า โอ้โฮ! เรา เราจะเก็บไว้ในสมองแล้วว่า อันเนี้ยดี พอเราเห็นเวลาเราชิปปิ้น เราก็จะจำได้ว่า เฮ้ย! ฉันเคยเห็นอันนี้ ดีนี่นะ ก็กดซื้อมาเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ อืม อา ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม ครับ อา อืม โอ้โฮ! ก็เหมือนเรียกได้ว่า จริง ๆ เหมือน Social ปัจจุบันเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทเนาะ บางทีก็ไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงเรื่องอะไร แต่ว่าเรื่องการขายของ ก็เรียกได้ว่า ทำได้ดีด้วย แล้วก็เหมือนการขายเขาก็มีเทคนิคมีอะไร แบบเนี้ยเนาะ ก็ทำให้เรา บางทีเราดู หรือว่าเราฟัง บางทีเป็นไลฟ์สด ใช่ไหมครับ? ได้มีการเห็นสินค้าจริง พลิกไปพลิกมาให้เราดูด้วย เราก็ใจอ่อนได้ง่าย แถมบางทีเนี่ยก็มีคูปองส่วนลดด้วยนะครับ มี flash sale ไม่รีบกด เราก็รู้สึกว่า กลัวพลาดแบบนี้ใช่ไหมครับ แต่ว่า เอ่อ พอกดมาแล้ว 2-3 วันของมาส่งกลับรู้สึกว่า เอ๊ะ! เหมือนจริง ๆ ชีวิตเราอาจจะไม่ได้ต้องการสินค้านั้น ๆ มากขนาดนั้น อะไรแบบเนี้ยเนาะ ก็แบบเกิดการเสียดาย อา ล โอเค อันเนี้ย จริง ๆ ความรู้สึกของคุณตอนเนี้ยดีแล้วนะครับ ก็คือเหมือนเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่า เนี่ย ตรงเนี้ยเริ่มจะเยอะเกินไป แล้วก็เราอยากจะลด ๆ หรือว่าเบรกตรงเนี้ยนิดหนึ่งอะเนาะ ทีนี้ต้องถามนิดหนึ่งนะครับว่า เอ่อ เคย เคยลองแบบว่าแยกไหมครับว่า สินค้าประเภทเนี้ย อันเนี้ยจำเป็น แล้วก็ซื้อมาอะต้องได้ใช้จริง ๆ แหละ กับสินค้าบางอัน อะไรแบบเนี้ยครับ เราอาจจะอยากได้ หรือว่าอาจจะต้องใช้ แต่ว่าก็ไม่รู้จะใช้เมื่อไรแบบเนี้ย เคยลองแบบแยกคร่าว ๆ ดูไหมครับ ก่อนที่จะสั่ง อะไรแบบเนี้ย
อืม ค่ะ อือฮึ ใช่ อือฮึ อือฮึ ถูกต้อง อื้อฮือ ใช่ ใช่เลยค่ะ อืม อือฮึ อืม อืม ค่ะ อือฮึ